Con gente que tenga alergias, fíjate que no.
Digo, a la comida, ¿no?
Claro, fija no, fíjate que no me ha tocado, eh eh, bueno, al menos las veces que yo he salido a comer con familia, eh, o amistades, nunca me ha nunca me ha tocado esa experiencia de que, por una alergia no hayan podido comer algo, fíjate que no.
Sí. Okey. Fíjate que yo te comparto rapidito, eh, curiosamente mi hermana, la mía, la menor, ella es alérgica, pero al camarón.
Okey, dime. Órale. Órale, ¿en serio? Guau.
Sí, pero pues para nosotros mejor, no, o sea, si ya vamos a comer cosas con camarón, bueno, mira, no sí, pues <laughs> ya nos toca más, no. <laughs>
<laughs> No pues, claro. Sí, exacto. <laughs> Sí, sí es cierto, buen punto, eso no lo no lo había pensado. <laughs>
Sí.
No sería una de las ventajas al ir con alguien que es alérgico a algo, ¿no? <laughs> No, fíjate que no había pensado eso, ¿eh? S No, no había pensado. O sea, ojalá toque en algún momento para para aprovechar un poco más la comida, ¿no? <chuckles>
Eh exa a exactamente. <chuckles> Eso quería llegar, que es la ventaja. <laughs> Sí. ¿Y tú cómo ves, al menos, este, esta parte? Eh, ¿te ha tocado a ti, por ejemplo, que te pregunten: "Oye, ¿puedes comer esto?". Algo, "¿no comes aquello?".
Eh, sí, sí me ha tocado, fíjate que te voy a revelar aquí que yo, eh, no tolero la crema, la crema no no no no la soporto. O sea, desde pequeño le agarré cierto asco Pues yo creo que sí, la consiste el olor de verdad, el olor <giggles> de la crema no me pasa, me me provoca ci cierta incomodidad, ¿sabes? Y y y y es algo con lo que tengo desde pequeño y que hasta la vez, te digo, sigue presente y es algo que no tolero la crema, y el el el puerco, el puerco también no no lo consumo el puerco.
La crema, okey. ¿La consistencia o qué será? El olor. <laughs> Okey. ¿A poco el puerco se te hace que muy grasoso o muy?
Ujú.

Ajá, pero a ver, quién sabe, a ver el día que toque vamos a ver qué qué qué pasa.
Porque fíjate que yo en algún momento, eh, por medicación no podía tomar alcohol, recuerdo.
Claro.
Digo, ahorita que dijiste lo de la boda, ¿no?, me recordaste.
<laughs> Sí.
Y y se está casando un amigo y al momento de hacer el brindis recuerdo que compraron, eh, botellas especiales pues para brindar sin sin alcohol.
Ujú. Ah, órale. ¿Y y cómo era la bebida o qué qué qué tipo qué tipo de bebida era?
Digo, pues mucha muchas sin eh, es igual, es es espumoso, eh, pero pues no, no trae alcohol, ¿no? Esa es la diferencia, es la ventaja.
Oh, ya.
Para que brindaran también, pues, yo creo que los niños, todo eso, ¿no? O sea, me tomé lo mismo que los niños. <laughs>
Ah. va un di E es buena idea. <chuckles> Es buena idea entonces, ¿eh? Qué buena qué buena idea me acabas de dar, sí cierto.
Sí, sí. Se me hizo muy Me me llamó un chorro la atención, ¿no? Ese momento de, pues, como para no sentirte fuera y todo esto, ¿no? Como desconectado, que creo que al final de cuentas es lo bonito, ¿no? De esto.
Ujú. Claro. Sí, exactamente, y buena idea, la verdad no no se me había ocurrido, ahora sí que, hasta los niños, ¿no? Como dices, adolescentes puedan, eh, ser parte de esa de ese como mini ritual, ¿no?
Sí. Sí. Y, ¿nunca has tenido una dieta más estricta? Digamos, ¿vegano, no comer gluten? Ah, ¿ahora no voy a comer nada seco? ¿Algo así?
Ah, no, no para nada, y y y yo creo que no funcionaría conmigo definitivamente una dieta vegana, ¿eh? <laughs> O sea, yo vi yo vi a mi hermana que lo intentó, mi hermana intentó, dice: "Me voy a hacer vegana". Así de la noche a la mañana, se le ocurrió, pues también sabe qué qué qué vio, ¿no? Y lo intentó y y se puso mal, se enfermó bien feo, se enfermó bien feo mi hermana, este, se nos puso se nos puso un poco mal por esa parte, se nos bajoneó bien feo, pues, yo creo, pues, su sus defensas bajaron, ¿no? Pero, no, al ver eso ni ni Fue como de no, nunca se me va ocurrir ser vegano a mí.
¿No? <laughs> No, pues a la carnita, ¿no? Exige mucho. Sí. Okey. Okey. Sí. Okey.
Y es que la carne, o sea, la carne. Yo no puedo estar sin comer carne.
Y y cuando compras, este, productos, ¿lees bien las etiquetas para ver qué traen o algo? O